عايزك تقول لي إزاي بتوازن بين استمتاعك اليومي أو اللي أنت تخرج أو تتبسط وكده، وفي نفس الوقت ما بين ال إن أنت توقّف توفّق مع خطط الن س خططك المستقبلية؟
والله بُص، هو يعني الكلام ده يعني آآ في كلام كتير. يعني الواحد مثلًا ممكن يقول لك آآ إن أنا عندي يومي ده أنا باعم أنا باعمل فيه حاجة يعني باعمل فيه أكتر من حاجة. يعني أولًا طبعًا يعني أنا بس أنا من النوع أو أنا من الأشخاص اللي بيستمتعوا بيومهم من خلال إن هم يمارسوا حاجات بيحبوها.
زي إيه بقى مثلًا؟ إمم.
تمام؟ يعني أنا مثلًا أول حاجة باعملها في يومي، أنا مثلًا يعني آآ
أيوه، إيه الح إيه الحاجات بقى اللي ممكن تت تبسطك وكده يعني؟
آآ، إن أنا أمارس هواياتي أو إن أنا أمارس حاجات باحبها. يعني مثلًا أنا ممكن آآ، بييجي عليّا وقت الفجر ده، ماشي؟ آآ، باخد بعضي أروح أصلي الفجر وأطلع من الصلاة على الملعب.
على طول كده بعد الصلاة؟
تما آه، ماشي، باكون طبعًا قبل الصلاة شارب كوباية قهوة والّا حاجة، عشان خاطر يعني إيه أكون مصحصح وفايق ورايق كده. خاص خاصةً يعني إن القهوة بتدّي Power غير إن هي بت بتنبه المُخ على إنه يفضل صاحي، هي بتدّي Power، بتدّي طاقة ونشاط.
إمم. أكيد آه.
فأنا باصحى ال باصحى الفجر أشرب كوباية قهوتي وأروح أصلّي الفجر، وأطلع على الملعب. أروح بقى
هو أنت أصلًا يعني أنت دي حاجة عندك على طول، عادة عندَك على طول والّا مثلًا كل فين وفين؟
آآ لأ، هي عادة عندي على طول. أنا يعني أنا كل يوم، كل يوم ما ما ده ده جزء من يومي، أصلًا. وبعدين أنا مثلًا واحد آمم، الشغل بتاعه مش قد كده. شغله على قده يعني. فشُغلي شغال من البيت ماشي؟ وفي نفس
إمم. على قدك من ناحية ال ال الدخل يعني، والّا من ناحية إيه بالضبط؟
لأ، شُغلي على قدي من ناحية الضغط. فاللي هوَ أنا مش ملزم بشُغل كتير، ومش مُلزم بشُغل كبير، ومش ملزم بحاجات تقيلة يعني. ماشي؟ وما
آه، مش عليك ضغط يعني، أو مش عليك بقى التزامات شديدة أو كده فالموضوع ضاغطَك، فآخد راحتَك شوية.
آه، آه بالضبط. وفي نفس أ آه، وفي نفس الوقت يعني مش مُلزَم كل شوية مثلًا ييجي يقول لك الteam leader عامل meeting مثلًا والّا حاجة. لا، لا، لأ، ما فيش الكلام ده كُلّه خالص. أنا بس شغلي إن أنا أ شغّال من البيت، باخُش أخلّص شوية حاجات كده، شوية بقى excel على شوية word على شوية مش عارف إيه، على كام حاجة كده باكتبهم بإيدي ماشي؟ وبعدين آجي أعمل لهم send email مثلًا والّا حاجة وأعرّفه إن الشغل جاهز، وأنا كده خلّصت شغلي وخلاص.
آه.
يعني أنا عايز أقول لك شغلي ما بياخدش 3، 4 ساعات.
جميل أوي، آه. بس كده؟ في ال في اليوم كُلّه؟
أ آه، هو بينزِّل لك بينزِّل لك آآ بينزِّل لك task معيّن لازم تخلّصه. فأنت عايز تخلّصه بأسرع وقت وأنت في نفس الوقت يعني عايز تستمتع بيومك، مش هتفضل طول اليوم قاعد شغّال.
إمم. آه، يعني دي حاجة معتمدة عليك أنت. أنت ممكن تخلّصه في 4 ساعات 5 ساعات وممكن في أقل أو أكتر، يعني حسب الشخص نفسه.
لأ، حسب كمّية الشغل. وهي كمّية الشغل قليلة يعني الحمد لله.
طب كويس آه. طب أنت مثلًا في ال لمّا أنت بتروح الملعب بعد الفجر، أنت مثلًا يعني بتتمرّن والّا مثلًا بتجري والّا بتلعب مثلًا حَجْز، والّا بتعمل إيه بالضبط؟
ماشي؟ ف آه. لأ. بُص، هو في يعني هو في كذا نوع، يعني أنا ب باطلع كل يوم الملعب لو لقيت أصحابي هناك، أصحابي بيبقوا مطبّقين أصلًا. يعني مثلًا ممكن يكونوا موجودين من قبل الفجر بساعة أو قبل الفجر بساعتين تلاقي 3 أرب
آه، يعني أنتم أصلًا كُلّكم كده، كل أصحابك كده؟
آه. تلاقي مثلًا 3، 4 فِرَق موجودين. ماشي، كلّ ف كلّ فريق مثلًا مكوّن من 6 أشخاص، والفريق التاني مكوّن من 5.
امم.
يعني هي بتبقى كده، فبقى كلّ صاحب بقى بيختار مين بيلعب أحسن، ومين مش بيلعب أحسن وبيقسّموا فِرَق ويعملوا خطط، كإنهم في كاس العالم، ماشي، وفي الآخر كلّهم بيخسروا وبيقطّعوا بعض وبيشتموا بعض في الآخر. <laughs>
آه. أيوه آه، طب أنت مثلًا على مدار اليوم، بعد مثلًا ما تخلّص شغل أو مثلًا أو في يوم أجازة أو كده، إزاي بتقدر إن أنت يعني تخرج وتتبسط وتستمتع باليوم ده، وفي نفْس الوقت برضه، تبقى محافظ على شغلك أو تبقى أنت مثلًا لخطط مستقبلية لو أنت مثلًا عايز تتطوّر في شغلك، أو عايز مثلًا تذاكر حاجة معينة أو أيًا يكن، دي بتعملها إزاي؟
ماشي؟ آه. بُص هو أنا آآ الصراحة ما باخطّطش يومي، هو أنا باسيب يومي يمشّيني، يعني دلوقتي أنا قاعد فاضي.
آه، يعني أنت مش من النوع اللي بيخطّط وكده.
لأ، هو تخطيط تفكير بس لكن ما فيش تخطيط على الورق، يعني مثلًا أنت بتبقى حاطط لنفْسك، إنك مثلًا النهارده أنت عايز تخرج مع أصحابك، عايز تروح تمارس هوايتك، عايز تقعد في كافيه تقرا فيه رواية بتحبّها ماشي؟ وعايز تخرج مع أصحابك، وعايز تعمل ال3 حاجات دول. إيه بقى اللي يحصل؟
بتقرّر بقى إزاي؟
أ آه. بتقرّر بقى إن هو أنا هابدأ بأنهي الأول؟ لمّا أبدأ بواحدة وتخلص أخُش في اللي بعدها، أبدأ فيها وتخلص أخُش في اللي بعدها. وأنا أ أ أنا مهتم بمجال ال ال الweb designer شوية.
جميل.
ماشي؟ ف
ده أنت أصلًا بتشتغل فيه، والّا مهتم بيه كهواية أو كحاجة بتحبها؟
لأ، مهتم بيه كهواية باحبها، وعايز أتعلّمها وأكون فيها يعني حاجة كبيرة.
جميل.
ماشي؟
طب أنت مثلًا في الموقف زي ده، ما ما بتحُطّش أولويات؟ يعني مثلًا ما يبقاش في أولوية يعني مثلًا آه، بت قُلت بتح بتخلّص حاجة وتخُش على اللي بعدها. هل بيبقى في أولويات مثلًا، أو بيبقى في أولوية مثلًا إن أنت زي ما بت قُلت أنا باحب المجال دوّة، هل بيبقى فيها أولوية تدّي له وقتك أو مثلًا تذاكر فيه أو تحُط فيه وقتك أكتر، والّا بتبقى حسب اليوم أو حسب أنت الوقت المناسب أو حسب زي ما تيجي؟
هي هي الأولوية بتتحسب ع أ أنا زي ما قُلت لك أنا ما علييش ضغط حاجة. ماشي، يعني أنا الحمد لله ده بفضل ربنا، أنا مش مضغوط في حياتي، وعايش حياتي زي ما أنا عايز.
إمم. حلو أوي.
ماشي، فده يعني عامل كبير جدًا آآ مساعدني إن أنا أكون حُر طليق، أعمل اللي أنا عايزه.
جميل.
فأنا ممكن أبدأ يومي زي ما قُلت لَك إن أنا باروح الملعب أصلًا، <chuckles> ده بداية يومي. <laughs>
آه دي حاجة يعني جميلة، اللي هوَ بتبدأ وما فيش أي ضغط.
يع إ إم آه بالضبط، يعني أنا باروح الملعب، كنت ألاقي أصحابي هناك بيلعبوا ماشي؟ كنت أنزل ألعب معاهم، عايز أقول لَك كنا مثلًا إحنا بن بنبدأ مثلًا بعد الفجر، نرجع الساعة 8:00 ص. فكنا بنقعد نلع كنا بنقعد نلعب مثلًا
امم. كل ده بتبقوا قاعد بتبقوا قاعدين بتلعبوا مع بعض؟
آه 3 ساعات أو 5 ساعات، أنا باروح بعد هُم ما جُم بساعتين، وباكمّل معاهم 3 ساعات لعب، فبنبقى لعبنا كتير أوي. طبعًا كلِّنا بنبقى مغلوبين، وكلِّنا واخدين اخرام وكباري ومش عارف إيه، والكلام ده كلُّه، ماشي، بس يعني ال الواحد بينبسط، خاصةً يعني
امم. طب أنتَ مثلًا ال كلّ الوقت دوّة، مش بيأثّر عليك مثلًا على شغلك، أو مش بيأثّر عليك مثلًا بتحس إن أنتَ بتضيّع وقت فيه، والّا أنتَ شايفه لأ ده حاجة حلوة وجميلة ودي حاجة اللي هو من حاجة هواية أو لعبة أو حاجة أنتَ بتبسطك؟
لأ أنا شايفه أ أنا شايفه إن أنا باستمتع، شايفه إن أنا باستمتع بيومي. فدي دي الطريقة اللي أنا شايفها يعني.
إمم. طب أنت مثلًا في في يوم مثلًا أو في موقف مثلًا جات، كان قدّامك خيارين مثلًا إن أنت لا امّا هابدأ مثلًا هاروح أذاك أو هاروح قصدي مثلًا أخ أخرج أو أسافر أو هاقعد مع صحابي، وما بين مج ح مثلًا أنا هاذاكر مثلًا ل لمستقبلي مثلًا أو هاحط وقت مثلًا لحاجة أتعلّمها، ممكن تزوّد دخلي أو تزوّد لي مهارة مثلًا تعلّمني حاجة في المستقبل أو تدخَّل لى دَخل في المستقبل، هل مثلًا اتحطيت قبل كده في موقف زي ده؟ واخترت إيه مثلًا؟ أو أنت مثلًا قرّرت في مَرّة إن أنت تختار لأ أنا مش هاخرج النهارده عشان أحط حاجة لمستقبلي أو استثمر في وقتي.
هو بُص أكيد أكيد طبعًا ده بيحصل ماشي؟ وطبعًا هي الأولوية الأولى دايمًا، دايمًا بتبقى لإن الواحد يكون عنده فلوس، وإنّه يكون عنده شغّال وعنده كيان وكارير، عنده شُغ عنده شغله وفلوسه.
أكيد.
ماشي، فأكيد أنا أنا زي ما قُلت لك أنا مهتم بمجال الweb design. ماشي، أنا الص أنا الصبح باروح الملعب ألعب مع اصحابى، بعد امّا بارجع من الملعب آآ بافطر مثلًا، ماشي، وآخد Shower كويّس كده، وبعدين أقعد أبدأ مذاكرة. يعني أنا ك كتخطيط مستقبلي بقى أنا عايز أكون راجل web designer محترف.
امم. آه حلو أوي. يعني كلّمني بقى بعد مثلًا ما بتخلّص مثلًا بتعمل إيه بقى، آه، يعني بعد ما تخلّص حتّة الملعب أنت بتقول لي أنت بتذاكر دلوقتي، بتعمل إيه بالضبط؟
آه. آآ باقعد أذاكر في المجال بتاعي اللي أنا باحبه. باقعد يعني باقعد كده مع نفسي أخطط. هو أنا يعني المجال ده الroad map بتاعته قد إيه؟ الroad map دي فيها كام كورس؟
إمم. مضبوط.
م ماشي؟ آآ طب كل كورس هياخد منّي وقت قد إيه؟ وكل كورس هياخد منّي وقت قد إيه مذاكرة؟ وهياخد منّي وقت قد إيه تطبيق عملي؟
آه.
فلأ، فالموضوع يعني بياخد بياخد بياخد شوية.
كل ده بيبقى نوع من أنواع التخطيط برضه، بيبقى في شوية تخطيط أهو زي ما أنت بتقول.
آه طبعًا. فبقى باقعد أذاكر. يعني أنا مثلًا خلاص عرفت الroad map ال-ro ديًة مثلًا، آآ فيها قُل مثلًا فيها 6 ساعات. آآ إجمالي إجمالي الفيديوهات مثلًا حسبتها قبل كده، لقيت عندك 3 و5 و18، يعني 8 و18. يعني عندك 26 ساعة مدة الكورس.
تمام.
السِتة و
بتقسّمها بقى، أنت بتحاول تقسّمها اللي هو أنا هاخلّص ده مثلًا في فترة معيّنة أو الفترة الجاية أو الأسبوعين الجايين وكده، والّا بتبقى ماشي فيها حسب ما تخلص؟
آه. لأ طبعًا بن أنت بتحدّد لها. أنا عندي مثلًا أ 26 ساعة دول هاذاكر 3 ساعات في اليوم مذاكرة إن أنا أحفظ الأكواد و و وأحفظ إزاي يعني دي يعني الكلام اللي بيتقال وكده، وفي نفس الوقت حُط عليهم ساعة أو ساعتين تطبيق عملي.
إمم. مضبوط.
ماشي؟ ف
طب أنت مثلًا أنت مثلًا ناوي ل مثلًا مهارة زي دي، إن أنت تدخّل يا تخلّيها تدخّل لك دخْل وتشتغل فيها، والّا أنت برضه بتتعلّمها من باب الهواية أو من باب اللي هو أنا حاجة باحبها وبس؟
والله هي هي داخلة في الاتنين، يعني هي من ضمن الحاجات اللي أنا باستمتع بيها في يومي جدًا. لإن أنا آآ باحبها جدًا ماشي؟ وواخدها كهواية من أيام دراستي. خاصةً برضه أنا دراستي ما كانتش أحسن حاجة لمّا فشلت في الدراسة، خدت عهد بيني وبين نفسي، إن أنا لازم أكون أنجح شخص في العالم.
إمم. حلو أوي الحتّة دي.
آآ مش آه مش الدراسة مش الدراسة اللي هتثبت أنا ناجح والّا فاشل، في ناس كتير ناجحين جدًا
أكيد آه، يعني مش مش معيار.
آه في ناس ناجحين جدًا وما دخلوش مدارس أصلًا زي Steve Jobs و زي Steve Jobs مثلًا.
امم.
ماشي؟ يعني هي قصة Steve Jobs كده يعني، هو دخل كلية آه بس تقريبًا سابها بشوية أو ما كانش معاه ابتدائية وبعدين دخل، كان فيها حاجة شبيهة لكده يعني.
آه، يعني أنتَ شايف اللي هي مش مش مقياس أو مش حاجة يعني هي اللي هتحدّد مستقبلك وكده.
آه بالضبط، فأنا لمّا يعني فشلت في دراستي، فأنا قرّرت إن أنا هاكون ناجح جدًا ومن أنجح الناس في العالم، فأنا هم هابدأ على ال الحلم ده، فبدأت أذاك يعني بدأت أشوف أنا باحب إيه أعمله على الكمبيوتر، معروف إن كلّ المهارات دلوقتي مهارات رقمية وتكنولوجية.
مضبوط.
ماشي، فبدأت أشوف أنا باحب أعمل إيه، أو أنا شاطر في إيه، فلقيت مجال الweb designer ده آآ قريب منّي جدًا، ولمّا باقعد أذاكر فيه أنا بانبسط بيه جدًا، وده جزء من استمتاعي باليوم، يعني أنا باستمتع وأنا باعمل كده جدًا، بابقى مُستمتع أوي.
امم.
يعني عايز أقول لك م
حلو الصراحة، اللي أنت اتلاقيت حاجة بت بتبسطك يعني وكده، وفي نفس الوقت مفيدة.
بالضبط، وفي نفس الوقت هي حاجة أنا باخططها لمستقبلي. يعني أنا في نفس الوقت في المستقبل، أنا عايز أكون منها إيه، عايز أكون منها web designer شاتر جد شاطر جدًا عايز أشتغل في Microsoft مثلًا
جميل أوي.
أو عايز أشتغل في Google.
آه، حلو أوي اللي أنت عندك الطموح ده، يعني حاجة ت بتبص لقُدام أوي.
أ آه ف فلأ هي <chuckles>
طَب أنت في حتة ال حتة ال وقتك بقى إزاي عشان مثلًا، تنظم وقتك ما بين كل ده مثلًا، أنت بتنزل وبتشتغل، وفي نفس الوقت بتذاكر وكده. هل أنت ليك عادات مُعينة أو طقوس مثلًا مُعينة بتعملها أو في حاجة مُلتزم عليها؟ والّا بتمشي وقتك إزاي بتنظمه إزاي؟
والله هو أنا زي ما قُلت لك أنا آآ تنظيم الوقت ده عندي فيه مشكلة، أنا مش شاطر في تنظيم الوقت خالص، ومش شاطر إن أنا أعرف ألتزم بالوقت. بس باعرف بس باعرف أخلص ال
إمم.
باعمل to do list كده وباعرف أمشي عليها من غير وقت. يعني مثلًا بعد الفجر هاروح أجري، أو هاروح ألعب كورة بعد ما هرجع ه بعد ما هارجع، هاقعد أذاكر شوية، بعد ما هاخلّص مذاكرة هاقوم أنام بقى. يعنى أقوم أنام
آه. يعني أنت بتحُط مهام كده، اللي هو مفروض تعملها النهارده، مش لازم بقى بالضبط الساعة كام وكده.
آه بالضبط، بعد ما هاصحى من النوم هانزل مثلًا الشارع، آآ أقعد مع أصحابي. هاسافر النهارده مثلًا، في حتة معينة.
إمم.
فلأ، هي بتبقى حاجات كده، الواحد بيمشي عليها. بس. فمنها بيستمتع باليوم، ومنها بيخطط ليومه، ومنها برضه في خطط مستقبلية اللي هي مثلًا، زي إن أنا عايز أكون web designer شاطر.
حلو أوي الصراحة. ن أكيد آه.
بس. هو ده كل ال
حلو أوي الصراحة يعني ال حتة اللي أنت بتحاول تخطط برضه وتنظم وكده. عامةً أنا يعني اتشرفت جدًا بالكلام معاك وشكرًا جدًا على وقتك.
شكرًا ليك، أنا كمان حبيت الكلام معاك جدًا.